Cioè dev sai che quella cosa è così, però per c sicurezza dici: "Mò fammi vedè", magari t trova un'altra cosa, poi la velocità che c'ha, insomma, lei di trovarla su su Internet non è certo quella nostra. Noi ci metteremmo a fa' na rice eh.
Poi anche adesso che adesso anche riescono a a creare delle immagini, quindi aiuta tantissimo anche per dei logo. Cioè, ho l'ho utilizzato facendo dei loghi e quindi ti aiuta tantissimo.
Eh, esatto. Sì, sì. Sì, è vero, è vero. No, no, ma è molto secondo me è utile è utile. Bisogna saperla usare, perché poi esatto, sta tutto là. Però sono io sono favorevole, decisamente. Poi magari magari non come la notizia dell'avvocato, non so se l'hai letta. La notizia dell'avvocato che si è fatto scrivere la cosa da ChatGPT, e cioè, quindi non lo so.
Usare, sì. <chuckles> No, anch'io sì, son favorevol No. <chuckles> Ma quello è un po' estremo. Cioè hai studiato, mhmm, tanti anni, quindi usali.
Eh infatti là ha un po' esagerato. <coughs> <chuckles> Cioè hai capito, mò ho capito che non ti va, però addirittura arrivà a que a quei livelli. Insomma.
<chuckles> Eh, speriamo che i medici lo usano, mhmm, in in buone in buone circostanze, perché
Sì, mhmm, infatti sì, perché sennò "fammi una diagnosi", "dammi una cura" e sarebbe un po' troppo estremo. Sì, è vero.
<chuckles> Esatto, siamo a posto. Va bene, dai. Comunque ci sono tante innovazioni. E è stato un piacere parlare di questo argomento.
È stato un piacere. Sì, sì. Poi ne parleremo di altre, sicuro usciranno. <chuckles> Buona serata. Ciao.
Eh sicuramente. <chuckles> Va bene, dai. Grazie, cia ciao.